آه، بالضبط كده. يعني مثلًا، أنا تاني حاجة اعملها لازم تبقى المسؤوليات مثلًا، أشوف مثلًا إيه اللي ورايا مثلًا، في البيت عندي، إذا كان بقى طلبات بقى طلبات بيت، مشاوير محتاجين مثلًا حاجة حاجة في البيت كده، بعد كده بقى بابدأ أشوف أنا إيه، حياتي أنا اللي هو مثلًا أنا طبعًا هوايتي أصلًا إن أنا باحب كورة القدم، باحبّها إيه أنا من عُشّاق كورة القدم طبعًا، كإن أنا ألعبها وكإن أنا أتفرّج عليها بقى إيه، في التليفزيون بقى آآ ما ماتشات بقى وكلام من ده. فلأ، يعني أنا منظّمها.
ياه! حلو أوي، آه، إمم. بالضبط، طَب أنت بقى، لو عندك شُغل وفي ماتش مهم، فبتعمل إيه في الحالة دي، توازن إزاي ما بين ال2؟